Hıh, evet, biliyorum, çok dil biliyorum. Eee, nasıl bir şey olduğunu zaten. Hı hı.
Tamam işte, tam kaynak yapılacak. Orada, kaynak yapan usta döndü, bana dedi ki "Git." dedi buradan "Yoo." dedim "İzleyeceğim." dedim "Ne yapıyorsun?" diye. <chuckles> "Yo, izleyeceğim. Gönderemezsin beni." falan yapıyorum. Sonra şey "Tamam izlemek istiyorsan." dedi "Gel yanıma." dedi. Gittim yanına, bana bir tane şey verdi. Siyah cam verdi, maske verdi. "Tut." dedi "Bunu gözüne." dedi. "Sakın bakma." dedi "Gözünle, gözün şey olur." dedi. "Gözün bur buradaki ışınlar gözüne zarar verir." dedi. "Zaten." dedi. "Tamam." dedim. Ben o maskeyle izlediğimde, aşık oldum. Yani, şey, neye aşık oldum? O demiri gerçekten, adam demire hükmetiyordu benim gözümde o zamanlar. Hani, demiri kesiyordu, demiri biçiyordu, demire şekil veriyordu, demiri örste dövüyordu. Hani, inanılmaz bir şeydi. Benim için büyüleyici bir şeydi. Bir metale, bir metale, yani, bir şeye, elemente hükmedebilmek.
Hımm, evet, tehlikeli. <chuckles> Hıı. Maske. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Hıı. Evet, evet, senin gözünden.
Ve ondan ötürü etkilendim, etkilendim ve ben de, eee, araştırdım. Kim kaynakçı, kim değil falan diye. Öğrenebileceğim bir yerde, gittim öğrendim, sonrasında zaten, hani, klimacı da oldum. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Anladım. Eee, tamam, çok güzel gerçekten, anlattın mı çocukluğundaki özellikle ilginden dolayı, genç yaşta, 2 tane, eee, dediğin gibi, altın bilezik edinmişsin. Eee, herhangi bir yerde yapabileceğin, herhangi bir ülkede yapabileceğin, 2 tane şey, ve, hani, genel gerekliliklerde. Peki sen, tamamen ailenden, eee, komple bağımsız, ııı, tamamen bağımsız olmaya çalıştığında, hiç ailenden bir direnç, eee, vs. ya da, bir suçluluk hissettin mi? Dirençle karşılaştın mı, tepkiyle? Anladığım kadarıyla olmamış. Herkes desteklemiş gibi geldi bana, ama
Evet. Direnç de değildi. Direnç değil de, yok ya, herkes destekledi diyemem. Annem çok, ııı, sevgi açısından manipülatif baskılar kurdu bana. "Gidemezsin, gitmeni istemiyorum. Ne yapacaksın tek başına." Kesinlikle, kesinlikle. İşte bu, be biraz beni burkmuştu. Iıı, yani, çünkü, sonuç itibariyle, ben en ufak olduğum için, eee, bizim ebeveyn benim ebeveynlerimin yaşı da, ııı, var. E, yaşı da oldukları için de, ben böyle bir, iii, üzülmüştüm aslında. Ama velhasıl, ııı, zamanla kabul etti o da. Eee, ben ilk bağımsızlığımı ailemden, 17 yaşımda elde ettim. İii, liseyi bitirdikten sonra
Hıı. Hı hı. Tabii, duygusal bağlılık da bir ş bir konu tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı.

Hımm. Yani maddi özgürlüğünü alm ııı, eline almaktan öte para kazanmaya 9 yaşında başladın galiba değil mi yani, eee?
Hayır bu para kazanmaya erken yaşta başladım a kardeşlerimden. Hani
Bu kaç yaşında oluyor diğer şeyleri?
6-7 yaşında oluyordu işte 9 yaşında da ben
Hıı.
Ya ben çok meraklı bir çocuktum.
Evet. Evet onu onu. Hı hı.
Marangoza gidiyordum. Diyorum ki abi bu nasıl oluyor? Diyorum ki abi böyle bir şey istiyorum. Tamam diyor sen yap. Diyorum ki abi, yani, hani. eee. bir tane şey istiyordum işte, eee, tahtadan bir araba istiyordum. Tamam diyor ben sana öğreteyim sen yap diyor. Tamam senden para da istemiyorum diyor. Tamam diyor Vallahi başladık işte her okul çıkışı gitmeye başladım, gitmeye başladım. Sonradan şey dedi sen dedi her okul çıkışı gel dedi ben bana yardım et dedi.
Hıı. Hı hı. Ya. Hımm, ne güzel.
Sonra ben gitmeye başladım okul çıkışları marangoza. Şu an elimde bilezik var, bir meslek var mesela ben marangozum. Onun yanı sıra
Anladım. Ya o da sana para ödüyordu tabii sonrasında o ya öyle bir şey döndü. Ya ne kadar güzelmiş, evet.
Kesinlikle, o kesinlikle. Onun yanı sıra mesela, eee, demir kaynak işlerine gittim. Okullar, ııı, şeyi, eee, kapanınca. Yaz tatiline girince.
Hı hı. Hı hı. Bunu da kendi isteğinle mi gittin yoksa baban veya abilerin hani bir git onu da öğren
Yok, yok, yok, kesinlik kesinlikle kendi isteğimle gittim. Çünkü
Ya, gerçekten özel ilgin var bu üretmeye bir şeylere elinle o zaman.
Yani insanlar bir iş ya işe ilgim var aslında evet el işçiliğine ilgim var diyebilirim. Çünkü, eee, şeydeydik yine sokaktaydık, top oynuyorduk. Bir tane, eee, dük eee, şeye bahçenin önüne kapı yapılacaktı. Çok da güzel böyle işlemeli böyle döndürmeli möndürmeli. Aynen o o kapılardan yapılıyordu.
Evet. Hı. Hımm. Ferforje. Hı hı.
Ben de oturmuşum başında böyle elimi çeneme dayamışım izliyorum.